Um, in terms of family rituals, 'no? Siguro I think, ah, lahat naman ng hindi man siguro lahat pero most ng Filipinos, halimbawa, gabi na, 'di ba? Manonood na 'yan ng balita sa TV, 'no? Kung TV Patrol man yan or, ah, ano yun 24 Oras. So, yun, parang ritwal yun ng family, 'di ba, sama-samang nanonood habang kumakain. Nung nagkaroon ng streaming platform, na nadagdagan yung ritwal kumbaga after ng news, imbes na panoorin yung mga teleserye oo, se series na pinapanood, 'no? Series na na nakikita sa Netflix or sa sa mga HBO Go, 'no? Tulad na lang nung sikat na "Game of Thrones." Yun talaga babad na babad yung lola ko dun. Tipong minsan nga nag minsan na-mi-miss na nga niya yung ano, eh, yung balita, eh, tipong ano, ah, 8:30 na nanonood pa rin siya ng "Game of Thrones." Tuwang-tuwa siya kasi sa dut sa ganong klaseng genre. Eh, kami naman siyempre modern yung modern yung ano nun, eh, 'di ba, sa jo medyo bata-bata yung nanonood nun, eh. So, nanonood din kami iyon bagong ritwal namin. <snorts> <breath>
Mm. Totoo. Kaya nga, mm. Ah. Teleserye. Oh. Oo. Mm. Ay, talaga. <laughs> Oh, kakaiba siya. Oo. <chuckles> Oh, sinasamahan niyo na siya sa panonood sa mga gusto niya.
Mm, sinasamahan namin. Tapos minsan bumibili kami ng alam mo yung microwaveable na popcorn, ganun. So, parang nanonood kami sa sinehan. Tsaka nakakatuwa kasi sa streaming platform, ah, pwede mo siyang i-pause, 'di ba, yan naiihi ka ganun, o kaya nagutom ka, pwede mong pause muna, luto ka muna ng ano pagkain saglit. Microwave mo yung popcorn ng s balik ka na ulit sa upuan mo, which is nice.
Oo. Ang galing. Oo, totoo. <chuckles> Mm. So, mas naging close yung family niyo dahil sa mga streaming platforms.
Oo. Hmm. I guess so naging close, 'no, kasi yung dati na tutok kami sa mga gadgets kanya-kanya, tipong, ah, si lola nanonood ng balita, eh, ayoko naman ng balita, gusto ko Game of Thrones, halimbawa. Eh, Game of Thrones na rin pinapanood niya, edi dun na lang ako sa baba, <snorts> kuwentuhan kami dun, parang ganun. So, yeah, naging close nga kahit papaano.
Mm. <laughs> Oo. Hmm, mm. Oh, naging maganda talaga yung effect sa family niyo. Pero, um, nabanggit mo kanina yung tungkol sa algorithms. Ano naman yung papel nila? Nakakatulong ba sila or mas nililimit nila yung choice natin?
Mm. Ayan.